Eee, ini sih, Kak, lebih ke ada di bagian, eee, apa namanya, di bagian reff-nya tuh ada tuh lirik yang menurut aku tuh bener-bener relate sih kayak, eee, "Banyak tempat untuk kembali, tapi tak senyaman seperti di rumah sendiri." Gitu loh Kak. Kayak maksud aku kayak meskipun kita mau di mana pun ya, Kak, maksudnya kayak sekalipun kita tinggal di apartemen yang mewahlah, atau di manalah, itu tuh, eee, enggak ada artinya kalau enggak di rumah sendiri gitu loh, Kak, karena kan di rumah sendiri, karena kita udah terbiasa di situ kan, tempat kita berteduh, eee, kita ketemu orang tua kita, gitu loh, Kak, jadi kayak makanan-makanan semua yang dimasakin mama, gitu kan, jadi kayak bener-bener menurut aku itu tuh powerful banget sih, Kak, itu si liriknya itu, Kak. Sempat mengeluarkan air mata! Aku sempat ngeluarin air mata, Kak.
Waduh. Bener. Iya sih. Mhm mhm. Bener sih. Iya iya iya. Aduh sedih banget. <chuckles> Iya iya. <chuckles> Eh, berarti Kakak waktu pertama kali denger banget itu langsung kayak nangis gitu, Kak?
Iya iya, Kak, iya, tapi bukannya nangis sesenggukan ya, lebih ke ngeluarin air mata aja gitu loh, kayak lagunya bener-bener nyentuh banget gitu loh, Kak, jadi kayak, "Oh, ya Allah akhirnya ada punya lagu kayak gini." Gitu loh.
Astaga. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh Iya iya iya. <chuckles> Heeh heeh. Kayak menggambarkan banget ya posisi Kakak. Mungkin kayak walaupun Kakak di tempat rantau, lagi seneng ya, tapi kalau keinget lagu itu langsung kayak, kayak, apa ya, ada perasaan yang rindu rumah karena rumahnya tuh gak bisa digambarkan ya, Kak, di mana pun tempatnya, semirip apa pun suasananya. Kayaknya yang kayak gak bakal bisa gitu, nah, eee, waktu, eee, balik deh cerita kayak waktu pertama kali Kakak dengerin lagu itu, yang paling keinget tuh apa sih? Apakah halaman rumah halaman kampung gitu ya, kampung halaman terus ataukah lebih kayak ke orangnya ya, Kak, yang tinggal di rumah tersebut?
Iya. Mhm. Betul banget. Betul banget, Kak. Mhm. Mhm. Kalau aku sih lebih ke orangnya, Kak, terutama orang tua ya, Kak. Aku tuh sebenarnya ya, Kak, cerita dibalik layarnya nih, aku tuh sebenarnya orangnya enggak pernah merantau sama sekali, Kak, dari aku awal dari lahir sampai aku tamat kuliah, Kak, jadi aku bener-bener enggak pernah merantau sama sekali, jadi pas kerja itu doang tuh merantau sampai sekarang. Terus kayak karena mungkin udah terbiasa kali ya, Kak 25 tahun wak pada saat itu tuh udah tinggal sama mama terus kan, maksudnya kayak sering ngeliatin, apa, pokoknya sering sama mamalah, masak mak sama mama, terus sama papa juga kan, terus kayak kalau lagi sakit diurusin mama gitu-gitu kan, jadi kayak itu tuh kerasa banget tuh ketika, eee, kita sendirian merantau, terus kayak enggak ada orang tua bia biasanya ngurusin kita, nyiapin baju kita gitu-gitu kan. Jadi kayak gitu tuh berasa banget sih, Kak, jadi lebih ke orangnya sih, Kak, aku kalau, apa namanya, eee, ya kadang kalau misalnya suasana rumahnya sendiri kadang ya, eee, apa namanya, kayak kamarku atau enggak ruang TV tempat kita biasa nonton gitu-gitu kan, paling gitu doang sih.
Iya iya. Mhm. Oke. <chuckles> Heeh heeh. Mhm mhm. Iya sih.

Oh, oke oke. Jadi kayak, mmm, ya dikuat-kuatin ya. Maksudnya kayak bisa dibilang semua orang merantau itu pasti rindu kampungnya ya, Kak, ya. Cuman kayak ya mau gimana lagi ya, demi masa depan gitu ibaratnya. Nah, mmm, kalau misal <chuckles> kalo misalnya waktu tadi ya Kakak pertama kali dengerin lagu Salma Salsabila tuh. Kakak kayak, eee, langsung nggak sih kayak telepon orang rumah gitu?
Betul. Betul. Betul, Kak, betul banget. Mmm. Eee, langsung biasa, Kak, langsungku telepon biasa kayak cuma ya udah random nanya apa, nanya aja kayak, "Lagi apa?" Atau, "Kemana aja hari ini?" Terus paling kayak absen di mana adek-adek gitu kan. Adek pertama di mana, adek ke-2 di mana gitu, gituan doang sih, kayak gitu biasa gitu. Udah habis itu kayak paling aku tuh nelpon orang tua tuh nggak pernah yang lama gitu loh, Kak, bentar banget biasanya.
Mmm mmm. Iya ya. <chuckles> Heeh heeh. Oke. Oh, iya? Padahal tadi kayak ceritanya kangen banget tuh, dari ceritanya.
Iya, tapi kalau udah paling nggak tuh aku denger suaranya aja gitu loh, Kak, ya udah abis itu kayak mengobati rasa kangennya.
Mhm. Oh, yang penting aman-aman aja.
Tapi kalau lama paling kalau iya, tapi kalau mau lama pun biasa tuh kayak kalau misalnya nih mama, mamaku kayak ada cerita atau ada gosip gitu dari tetangga tetangga, atau siapa gitu kan atau musuh-musuhnya dia barulah tuh kita lama ngobrolnya biasanya.
Mmm. <chuckles> Oh, oke oke. Nah, tapi kayak, mmm, balik lagi ya ngomong-ngomong soal lagu nih, ada enggak sih kayak lagu-lagu, eee, yang mungkin disukai orang tua kamu atau mungkin dulu sering banget disetel di rumah gitu? Jadinya setiap kamu denger lagu tersebut kayak kamu gampang nostalgia gitu.
Mmm, ada sih, Kak, jadi kan papaku tuh seneng banget sama lagu-lagunya Scorpions kan. Band-band tahun 80 atau tujuh puluhan gitu aku lupa. Iya, terus kayak ada s dia s tuh setiap pagi hampir tiap hari tuh dengar lagu itu kan, Kak, kayak judul lagunya itu tuh, eee, bentar "Wind of Change," "Wind of Change" tuh dari Scorpions tuh dia sering banget denger itu. Jadi kayak aku juga sampai sekarang juga jadinya suka lagu itu, Kak, gara-gara papaku. Jadi kayak ketika aku dengar lagu itu kayak mengingatkan kembali di masa-masa ketika aku kecil gitu loh, Kak. Pas kecil sering banget nih ya aku dengar lagu ini jadinya bener-bener sangat sangat apa ya, apa ibaratnya tuh throwback-lah, Kak, ibaratnya mengingat lagi ke masa dulu kayak pas papaku muterin lagu itu gitu loh, Kak, kayak gitu. Biasa lagu sama ini sih lagu Indonesia tapi ini lagu Melayu gitu, Kak, yang nyanyi Cici Faramida, mamaku suka banget sama lagu ini sama tante-tante aku juga suka judul lagunya "Wulan Merindu." Jadi ketika aku dengar lagu itu, pasti selalu ingat mamaku sama tante tante aku kayak lagi karaokean lagu-lagu itu biasanya.
Oh, wow. <chuckles> Rock ya? Heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh. Oh. Ya. Mmm mmm. Iya. Oke. <chuckles> <chuckles> Oh.